Э, м, м, нет.
А, м, это так, э, это в общем, больше похоже на ранний интернет. Вот где у тебя просто есть какой-то сайт, а где вот, э, если Newgrounds- это сайт со всем- там есть и музыка тоже, и там картинки, и так далее- то ты просто открываешь поиск, э, там можешь написать ключевые слова или можешь их не писать, и отфильтровать там по дате публикации, и всё. У тебя просто, э, свалка всяких картинок или музыки в случае с Bandcamp. То есть абсолютно не фильтровано ничем: никакими алгоритмами, никакими подборками. Твой аккаунт там ни на что не влияет, только влияет на то, то что там мо купленная музыка у тебя там отображается. А, соответственно, ты можешь искать по жанрам, искать по каким-то тегам, искать по дате публикации или там по рейтингу, там по количеству лайков. А, может быть за определенный, э, срок там. Я люблю отфильтровать за месяц- как бы новые композиции- и по количеству лайков, то есть самые, э, залайканные или самые прослушиваемые. И вот таким образом находить. И это так возвращает вот во время, когда не было всё слишком оптимизировано алгоритмами и людям приходилось самим как-то искать там что-то новое. То есть не только, конечно, музыку, но и там, э, ф
Мгм. Так. Хм. Интересно. Хм. Мгм. Так. Хм. Ну да. И приходилось слушать снова и снова что-то необычное, чего они никогда как раз-таки и не слышали. Они видели вот эти какие-то новые названия, находили для себя какие-то новые мотивы. И в итоге это было к прям каким-то большим открытием. То есть они были сами теми, э, той системой подбора, которая нынче, э, <grunts> сделана через алгоритмы, да.
Да, да, да. Ну конечно. Я бы сказал то, что, а, это в каком-то смысле даже было лучше, чем когда вот, э, всё поглотили эти алгоритмы. Но, конечно, а, нельзя недооценивать то, что если ты хочешь просто вот, э, слушать что-то одно и то же, но при этом не на репите одну 1 альбом, там 1 песню, то алгоритмы хорошо работают. У Spotify можно слушать примерно одинаковые песни просто подряд. Но если хочется что-то новое
Мгм. Но они уменьшают проблему выбора, наверное, да. Потому что иногда человек не может определиться. "Что бы я хотел сейчас послушать" или в целом "какие сейчас хорошие исполнители". А оно просто тебе подкидывает какие-то нынче популярные и плюс, наверно, та подборка, которая подходит тебе, что несколько упрощает вот эту вот проблему выбора. И, возможно, что-то найдешь новое, а где-то просто новый мотив. А или просто в вникнешь в тот мотив, который тебе нравился, да. Хм.
Да, да. Ну конечно.